นี่คือสมัยก่อนน่ะค่ะ เราจะเป็นคนเหมือนคล้าย ๆ แบบพูดไม่คิดเนาะ พูดไม่ ถนอม เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าพูดตรง แต่พอตอนหลังอะค่ะ เราได้เรียนรู้ว่าการพูดตรงอะ ไม่จำเป็นที่ จะต้องแบบว่าพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจใคร หรือว่าพูดแบบไม่คิดอะค่ะ เรามีการพูดตรงแบบไม่แรงก็ได้ อา อย่างเช่นแบบ วันนั้นน่ะค่ะ เรา เราเป็นคนพูดไม่คิดเนาะ ซึ่งแบบ เขาเรียกว่าไร เพื่อนเดินมา เพื่อนก็ทักบอกว่า นึกว่าเราเป็น นึกว่าเราเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ ชื่อ ที่ชื่อ ว. อา เราก็บอก ว่า "เฮ้ย! จริงเปล่าเนี่ย เราอ้วนขนาดนั้นเลยเหรอ?" อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราพูดไม่ คิด อะ แล้วเพื่อนก็บอกว่า "เฮ้ย ๆ แบบไม่ ไม่หารนะ ไม่หารนะ" เออ แล้วเพื่อน ก็แบบ มาสะกิดบอกว่า "วันหลังอะคิดนิดหนึ่งนะ ก่อนพูดอะ" เออ ใช่
อือ ๆ อ๋อ อือ อือฮึ อา เออ ใช่ ใช่ อืม อือฮึ ค่ะ อา ๆ อือ อ๋อ อือฮึ อือ อือ ๆ อื้อฮือ อืม มัน ก็เลยทำให้เราต้องแบบปรับตัวใช่ไหมคะ? เวลาเพื่อนเตือน อะไรงี้มา
อา ใช่ ๆ เราก็เลยแบบ มัน ประมาณว่า "เออ ๆ ขอ โทษ แบบว่าไม่ได้ ไม่ได้ตั้งใจ" อะไรอย่างเงี้ย เออ เพราะว่า แบบ มันเร็ว หลังจากนั้นน่ะค่ะ เราก็เลยแบบว่าเปลี่ยนเนาะ เวลาแบบเพื่อนทัก หรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบมีสติขึ้นนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อืม ๆ อ อืม อา อือ ๆ นอกจากแบบว่า มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้าน ด้านคำพูด คิดก่อนพูด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยังต้องมีการปรับตัวอะไรอีกบ้างหรือเปล่าคะ? ใน เพื่อที่จะให้ เออ เข้ากับเพื่อน ๆ ได้อะค่ะ
มีค่ะ เอาจริง ๆ แล้วเราก็แบบว่าปรับ การกระทำเนาะ คือปกติอะเราจะเป็นคนที่แบบว่า ค่อนข้างที่จะมาสายเสมออะค่ะ แล้วก็สายแบบว่าให้เพื่อนรอ หรืออะไรอย่างเงี้ย อา เราก็จะเหมือนแบบว่า ต้องปรับตัวอะค่ะให้แบบว่ามาแบบ อา อย่างสมมุติเพื่อนนัด 08:00 เนาะ เราก็ควรที่จะต้องแบบมาถึงก่อน 08:00 อะ ซึ่งแบบบางทีเราก็แบบมารอเพื่อนก็ได้ หรือว่าเราแบบว่า คืออาจจะแบบมาเลตได้ แต่ก็คืออาจจะแบบว่า ไม่ต้องเลตแบบว่า 0.5 ชั่วโมง แบบ หรือว่าชั่วโมงหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ที่แบบว่าต้องทำให้เพื่อนรอนาน ๆ น่ะค่ะ อา แล้วก็การกระทำทางด้านแบบว่า เขาเรียกว่าไรอะ การช่วยเหลือ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งตอนก่อนน่ะ เราเป็นคนที่เหมือนแบบประมาณว่า คล้าย ๆ เหมือนแบบ อาจจะแบบดูแบบไม่สนใจใคร หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลัง ๆ เนาะ เพื่อน สนใจ สนใจคนอื่นน่ะมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ย อาจจะแบบว่า แสดงความเป็นห่วงเป็นใยแบบมากขึ้น หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือ
อือฮึ อา อ๋อ อืม อือ ค่ะ อ๋อ อืม อือ ๆ ๆ ค่ะ อือฮึ อา อืม ค่ะ อืม อ๋อ ทำไมคะ? คือแบบว่า เพื่อนเตือนหรือว่าเรา เราแบบว่าเรียนรู้มาจากเพื่อน ๆ ในกลุ่มว่า เออ เราน่าจะทำอย่างงี้นะ ไรอย่างงี้หรือเปล่าคะ หรือยังไงเอ่ย?
ใช่ ใช่ค่ะ ก็แบบมี มีเรียนรู้ด้วย แล้วก็มี เขาเรียกว่าไรอะ เออ เพื่อนบอกด้วย แต่เอาจริง ๆ อะค่ะ เราก็เหมือนแบบปรับมาเรื่อย ๆ เนาะ จนแบบว่าเหมือนลงตัวค่ะ เรารู้สึกว่า เออ เพื่อนก็แบบให้สิ่งดี ๆ กับเรา อะไรอย่างเงี้ย อือ
อือ อืม อืม ค่ะ อื้อฮือ อือ ๆ แล้วใน เพื่อนในกลุ่มนี้มีเยอะไหมอะคะ? เป็น เป็นเพื่อนที่แบบเรียนแบบเมเจอร์เดียวกันเลยหรือเปล่าคะเนี่ย?